Không, cái bài gì mà chuyện cũ bỏ tra, đúng rồi, "Chuyện cũ bỏ qua" của Trúc Nhân nữa, à, ừm.
Ồ! Nhưng cái đó là, mình mình biết nhưng mà cái nhưng mà ý mình đang nói là cái thể loại mà giống như cái bài "Con bướm xuân" á, thì nó xuất hiện dày đặc hơn. Còn cái "Chuyện cũ đã qua" là chỉ có lớp trẻ mới biết thôi chứ mấy người lớn tuổi người ta đâu có biết cái bài đó, đúng hông? Ờ, vậy bạn vậy bây giờ nè khi mà bạn sinh nhật của bạn, đúng hông? Sẽ có một bài hát, bạn biết ai hát hông?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừ, ừ, ừ. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, đúng. Ừm, ờ, Phan Đình Tùng, Phan Đình Tùng, <laughs> ờ, đó giống như bài gắn liền, à, sinh nhật của quốc dân rồi á ha. Bài đấy ừ.
Bạn biết cái bài đó ai hát hông? Ừ, đúng hông? Thật, bạn đó là cái bài hát đó là ai cũng sẽ hát, đúng hông? Thậm chí mấy đứa nhỏ nà 10 tuổi, đó ừm, đúng rồi, ừ, cái đó là như quốc dân vậy đó. Ừ, bởi vậy nên mình nói là, kiểu, giống như là s Phan Đình Tùng là tới sinh nhật là bắt bài đó của ổng hát thôi à, chứ hổng có hát của bài ai hết trơn á, ừm.
Ừm hưm, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm. Đúng, đúng, đúng. À, mình nghĩ cái bài này của Phan Đình Tùng chắc có lẽ nếu mà xét về cái cái lượt mà mở mà lượt, ừm, lượt, ừm, thích ừm, view chắc là Phan Đình Tùng cũng thu nhập được cái bài này khá là nhiều tiền đấy. <laughs> Ừm, ừm.
Ừm, ừm. View hả? Ừm, đó. Thật. Đúng rồi, tại vì hôm mình mình có nhớ là cái bài hát này trước khi mà Phan Đình Tùng hát cái bài này là mình toàn là sử dụng nhạc của nước ngoài không à, chứ hông có sử dụng nhạc của Việt Nam. Ừm, đó, cái từ ngày mà ổng ra cái bài ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm, ừm. Mà đúng rồi, bạn nh nhắc đến cái cái bài này là mình nghĩ sinh nhật, ừm, hơ, chắc là ai cũng mở bài này nhá. Ừm, ừm, đúng rồi.
Đúng rồi, nhưng mà nhưng mà trước khi cái bài của Phan Đình Tùng ra đó, thì mình, ừm, sẽ bắt nhạc nước ngoài, chứ mình hổng có bắt nhạc của Việt Nam.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng, đúng, đúng, <laughs>
Và khai khi cái bài của Phan Đình Tùng ra thì mình mới bắt đầu là sử dụng nhạc của Việt Nam để hát sinh nhật. Đó, nên mình nghĩ nhiều cái bài hát nó cũng, ưm
Đúng rồi. Và cái bài này thực sự cái tiết tấu của nó cũng vui vẻ ha và mọi người ai cũng sẽ cuốn theo cái bài đấy.
Ừm, đúng rồi. Thì cũng y chang vậy thôi, nhưng mà nghe tiếng Việt thì có lẽ kết nối hơn là nghe tiếng, ơ, giống như tiếng Anh hay là tiếng Pháp này nọ vậy đó. Rồi mình nghĩ á là mỗi bài hát nó <tsk>
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình nghĩ Phan Đình Tùng cũng rất là may mắn khi mà có được một cái bài nó nó nó ai cũng cần dùng đến trong những cái dịp sinh nhật như vậy. Ừm. Hit luôn.
Ừm, ừm, mình cũng nghĩ vậy á. Ừm, mà bài đó là hit luôn á, là coi như là sinh nhật làm 365 ngày ai cũng mở hết trơn. <chuckles>
Mà mà mình lại có thể mang niềm vui đến cho mọi người nữa, tất cả mọi người nữa, thì bản thân cái ca sĩ đó cũng cảm giác chắc là chắc là niềm vui được nhân lên rất là nhiều ha. Ừm, rất là sướng luôn.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đó, mình cũng nghĩ vậy. Ừ, đó, bởi vậy hồi nãy mình có đề cập đến giống như là mỗi một bài hát thì nó sẽ tên giống như một cái mùa hay là một cái giai đoạn thì nó sẽ có những cái bài hát khác nhau để phù hợp giống như chí thời tiết vậy đó. Ừ, nên mình thấy nó cũng âm nhạc cũng rất là thú vị trong cuộc sống ha.
Ừm. Ừm, đúng đó. Chính xác. Ừm.